D'accord. Et est-ce que c'est loin de chez toi? Est-ce que toi tu y vas, heu, vraiment très régulièrement?
Bon, là, ça fait un moment qu'on n'y est pas allés. Moi on y a passé 2 semaines cet été, par exemple, hein. Et je trouvais pas qu'il y avait grand monde. Hormis, heu, parce qu'il y a le Tour de France qui est passé là-bas. Donc bon, là, c'était un peu, heu, c'était un peu plein de monde mais c'était autre chose. Mais sinon, non, c'est ça reste toujours vivable, hein. Bah même les randos, heu, tu croises pas, heu tou à part sur le sommet du Sancy, tu tu croises, heu, pas grand monde, heu, quand tu marches. Ça ça va encore, il y a encore de l'espace. Mais les randos les petites randos où les enfants peuvent venir, là, il y a du monde par contre.
D'accord, OK. D'accord, OK.

Ah oui, d'accord parce que justement, heu, maint maintenant il y a trop de monde, heu
Il y a il y a tellement de monde. Ouais, za C'est ça, mais c'est toujours, heu, ressourçant d'aller là-bas puis il y a tellement de je suis à la campagne, hein. Heu, maintenant, on a déménagé. C'est vrai que c'est quand même bien la nature, mais c'est pas aussi ressourçant que là-bas. Parce que là-bas par exemple, tu as vu sur, heu, les petites montagnes, tu tu te retournes, tu vois, heu, une autre montagne derrière toi, on est vraiment dans les montagnes en fait, hein.
Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça a un côté très apaisant aussi de de pas forcément voir l'horizon, pas forcément voir de d'immeubles ou, heu, à perte de vue. Mmh.
Ah, c'est ça. Mais c'est exactement ça, c'est qu'en fait c'est que tu vois l'horizon, mais il y a que des arbres. Donc, heu, puis le vert est très apaisant quand même, hein, c'est prouvé psychologiqu enfin scientifiquement, ça a un rôle sur la psychologie et c'est vraiment, heu, intéressant, hein.
Ouais, ouais, ouais, je vois. Mmh mh, mmh. Ouais, l Et et il y d'autres couleurs comme ça ou c'est que le vert ou est-ce que c'est les aplats de couleur, en particulier?
Ah le vert, hein, c'est quand même, je pense, pour moi, hein, selon ma gouverne personnelle, heu, c'est c'est vraiment pas mal, hein et heu, non, c'est reposant, c'est re c'est toujours ressourçant d'y aller, hein. C'est c'est vrai, hein. Puis il fait, en été, heu, il fait 40 à Lyon, là-bas, il va faire, la nuit, heu, il va faire 40 à Lyon en journée, la nuit, fait quoi 25-26, là-bas, il va faire 17-18.
C'est le vert, ouais? Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que, mmh, tu es mmh, tu es plus loin de la ville, heu, tu es ouais, tu es dans une petite zone où où il peut faire beaucoup plus frais en en été, en effet. Et tu parlais, hem, tu parlais donc du fait, qu'il y ait, heu, de la montagne et tu disais, moyenne montagne, est-ce que du coup, heu, il y a de la neige là-bas?
Ça change tout. Et c'est ça.

Ouais, ouais, ouais, bah oui, c'est sûr, et du coup ces gens-là, heu, est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont contents d'avoir eu un peu plus de monde à venir? Est-ce que c'était, heu, avant que les gens viennent un peu plus s'installer, heu, un territoire plutôt enclavé ou? Qué que c'est
Ils ils voyaient que tu Oui. Ouais, c'était en plus, c'é trop enclavé, heu, tu étais en en cul-de-vallée en fait, hein, tout simplement, hein, tu étais en bout de vallée et c'était, heu, et c'était compliqué, mais là maintenant, heu, ils ont ils ont assez de monde, ils, heu, ils sont contents, hein. Ils ont pu, heu, par exemple, heu, refaire la une des, d une des façades du centre thermal.. Voilà, ils gagnent des de l'argent, ils ont pu faire une tyrolienne. Le ski, ils ont pu le faire durer un peu, parce que comme, heu, ça apporte des moyens de tourisme, bah au
Ah oui d'accord. Ouais, bien sûr, il y a un peu plus d'argent dans les caisses, heu, pour heu
Tout à fait, c'est c'est exactement ça, donc, heu, c'est vraiment intéressant, non, non, pour la station hein, ça va permettre d'augmenter la vie. Bah, il y a eu tellement de fréquentation, bah que tu as eu quelques morts il y a un an, au Mont-Dore justement. Parce qu'il avait neigé, et il y en a, ils ont pris le télé quand même, et bah ouais ils se sont tués, ouais, avec les guides.
pour financer tout ça, quoi. Mmh! Ah mince!